Oi, eu tô aqui hoje pra desabafar com você uma situação, né, que na verdade eu não tô sabendo, assim, manter um limite saudável pra apoiar um amigo e eu queria muito uma amiga, na verdade, eu queria muito, eh, que você me escutasse e me desse sua opinião.
Uhum. Certo. Ai, perfeito, com certeza. Me diga, qual que é o problema e que que amiga, assim, o que que essa amiga tá tá te causando ex exatamente?
É. Olha só, o que que acontece? Eh, eu conheci essa pessoa, né, há pouquinho tempo, hã, meses. Eh, nós temos o mesmo escritório de advocacia que, hã, aplicou para o nosso green card aqui nos Estados Unidos, né. Então nós nos conhecemos lá.
Uhum. Certo. Uhum.
Hã, e ela veio de vez, né, pra eu já estou aqui nos Estados Unidos há 2 anos, né. E ela veio em outubro pra cá pra ficar, vai fazer mestrado, mas veio pra ficar também, ela vai aplicar o green card aqui o ano que vem.
Certo. Uhum.
Hã, e eu, hã, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não tive apoio de ninguém, né, assim. A a a madrinha do meu filho, ela mora já aqui há vinte e poucos anos. Hã, eu esperava, né, que ela fosse me dar um apoio, hã, moral assim, né. Já que eu eu não me mudei de bairro e sim de país.
Sim. Certo. Uhum, com certeza.
E eu não tive esse apoio, né, dela. Eu não tive nenhum apoio dela. Foi assim uma
Uma mudança complicada, né.
É, uma grande, na verdade, decepção, mas isso é outra história. E aí o que que acontece, né? Quando ela veio pra cá, essa essa nova amiga, eu comecei a ajudá-la, hã, porque eu acho que assim, ela é sozinha, sozinha de tudo, né. Ela tem uma mãe que ficou no Brasil
Uhum. Certo. Aham. Uhum.
um irmão que é super pro problemático, então assim, nitidamente ela e ela não se dá muito bem com a mãe, ela veio fugindo, né, desses problemas todos, para um novo para um novo começo aqui, né, para o novo recomeço.
Ah, entendo. Aham.
E que que acontece? É, eu quis ajudá-la. Eu eu quis eu a ajuda que eu não tive, eu quis, eh, ajudá-la porque eu vi assim que ela ia começar a bater cabeça em coisas que eu já bati
Você Claro. Claro. Sim, você poderia auxiliá-la. Uhum, com certeza, isso é muito importante para quem tá fazendo uma mudança, né, tão grande. Aham, perfeito.
que eu já sabia a resposta, né. Exato. Mas o que que acontece? Ela é uma pessoa, agora conhecendo ela um pouquinho melhor, ela, falando português claro, é uma pessoa folgada.
Aham. Eita, aham, entendo.
Ela tudo ela me passa no WhatsApp, "como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo"? Sendo que assim, eu já expliquei mil vezes uma coisa para ela, hã, já dei o caminho das pedras para ela. Então assim, eu tenho minha eu tenho minhas coisas, eu eu trabalho o dia inteiro, eu faço mestrado também. Hã, eu não me nego a às, a explicar nada, mas assim, ah, tudo tem limite, né.
Ah, certo. Uhum. Aham. Claro, você tem aju Com certeza, com certeza. E e na verdade, você que vai ter que colocar esse limite para ela agora, né. Porque, eh, pelo que você está me contando, um pouquinho da história, eh, ela se acomodou com a tua disponibilidade de ajudar, né. E
Exato, você falou tudo. Ela se acomodou com a minha disponibilidade de ajudar.
É, então ass
Eu não me nego a ajudá-la, não é não é isso o fato, eu não me nego a ajudá-la mesmo, mas assim, hã
Claro. Mas você tem tuas coisas para fazer, você tem o trabalho.
é, por exemplo, explico uma coisa para ela, né. Eu ex eu expliquei para ela, por exemplo, vou te dar um exemplo prático, tá? Eu expliquei para ela que ela deveria assistir aulas no YouTube de como tirar a carteira de motorista nos Estados Unidos. De como fazer a prova prática nos Estados Unidos.
Certo. hum. Uhum. Perfeito. Uhum.
Que que ela fez? Ela chegou, fez a prova e e foi reprovada. Aí ela me manda uma mensagem, "Ai, eu fui reprovada". Eu falei: "Mas você assistiu às aulas?" "Ah, não, porque eu achei que, eh, não era necessário, porque eu sei dirigir há 30 anos, sei lá, 40 an", sei lá quantos anos ela dirige. Eu falei, "Bom"
Ai. Que você tinha orientado. Aham. Sim.
mas dirigir no Brasil é uma coisa, dirigir aqui nos Estados Unidos é outra coisa. Não é questão de você saber ou não, é questão de você fazer o que tem que ser feito para os padrões daqui.
É. Claro, claro.
Entendeu? Ess isso é um exemplo entre muitos que já aconteceram.
Sim, até m mais do que folgada, que nem você s mesma colocou, eu diria que ela é um pouco orgulhosa, não é não? Assim, de de aceitar também, eh, uma orientação, por exemplo, tão valiosa que você passou pra ela e ela, simplesmente, não fez.
Ah, eu acho que sim também, você sabe, olha, vem, agora vem vários exemplos na minha cabeça sobre o que aconteceu, né. Por exemplo, vou te dar outro exemplo, banco.
Uhum. Aham.
Aqui nos Estados Unidos é é o país do processo, né, tudo se processa, então, quando você vai fazer uma reunião com o seu banker, né, com o seu, hã, gerente do banco, depois que você termina a reunião, ele imprime um papel sobre tudo que vocês conversaram e você tem que assinar.
Sim, natural. Aham. Certo. Nossa, é bem
Para ele para depois você não falar pra ele: "Você não me avisou". "Avisei sim, tá aqui no papel, você assinou".
Sim. Ele se resguarda, né.
Eles se resguardam. Então assim, eu contei pra ela que aqui os bancos são meio burocráticos, que n isso, o Brasil dá anos tá anos-luz à frente e que que acontece, ela não aceita. "Ai, mas meu Deus do céu, o banco nos Estados Unidos é arcaico", ela fica, põe põe no põe no Instagram: "Nossa, gente, o banco nos Estados Unidos é da era dos Flintstones".
Claro. Uhum. Ah, meu Deus, sim.
É o que é. É, assim, ao mesmo tempo que aqui é a era dos Flintstones no banco, a medicina é ultra avançada, eh, as estradas são maravilhosas, tem um monte de coisas melhores, entendeu.
É, é. Uhum. Sim. Sim, com certeza e na verdade, o que você tá colocando, pelo que eu tenho percebi agora aqui também, é que ela não tá aceitando muito as diferenças culturais, né, da
Exatamente e e ela tem que aceitar pra ela não sofrer, porque assim, aqui é assim o né.
Ess Claro, e a a até porque sim, se ela ela resolveu ir para os Estados Unidos, né, eu acredito que, pronto, quando você imigra pra algum lugar, você tem que acabar se adaptando a algumas questões culturais, né, isso, eh, não tem muito como ela fugir, né, o banco, a a carteira de habilitação, que nem você citou, ela não tá aceitando o diferente do país, né, isso é bem complicado e
Pois é, só que assim, aí eu fico gastando meu latim com ela, fico explicando pra ela, porque eu eu não quero que ela quebre a ca a a cara, né, só que assim, parece que ela faz um pouco de desdém, porque parece: "Gente, eh, eu não vou fazer aula, eu não vou prestar atenção na aula de de de direção, porque eu já dirijo há quinhentos mil anos". Não é assim, aqui tem que ser feito da forma que eles querem que você faça.
Uhum. Claro. Uhum. É, e assim, o que que
Eu estou um pouco cansada, sabe. <chuckles> Se você me entende.
eu posso, posso imaginar, com certeza, eu compreendo, sim. Eu acho que agora é o momento talvez de você, eh, você acabar se afastando um pouquinho, não no sentido de eu entendo que você quer ajudar, né, e está disposta a ajudá-la, mas ela também tem que entender que você também tem tuas as tuas tarefas, os teus afazeres. E pelo que você está me passando, essa pessoa talvez não queira tanta ajuda. Ela t ela chega a te pedir ajuda?
Pede. Ela pede ajuda e, por exemplo, ela não é capaz de botar uma informação no ChatGPT, por exemplo, ela não é.
Pede. Uhum.
Ela, ela o ChatGPT dela sou eu.
É você, ela até até aciona já.
Porque ela acha, né, que eu já estou aqui há 2 anos e que eu já sei como funcionam as coisas. Eu sei algumas coisas, né. Não sei tudo, né. E e e as experiências são diferentes, né. Eu vim numa outra condição de visto, eu vim numa outra condição para cá, ela está vindo em outra. Então assim, às vezes ela me pergunta me pergunta: "Ai, hã, que que cê acha disso, né. Eh, eh, você acha que eu posso fazer isso?" Eu falei: "Não sei, isso aí é uma coisa que você tem que perguntar para o seu advogado, né. Eu não sou advogada".
Uhum, uhum, claro. Uhum. Claro, claro. É, eu acho que isso é muito importante, né, você colocar os limites até onde você pode e o que você não pode ajudar. E outra outra dica que eu te daria agora, nesse momento, é você criar limites mesmo claros com ela, né. Até, eh, de repente, eh, colocando alguns horários para responder. Não sei se ela te aciona basicamente por WhatsApp, por algum outro WhatsApp. É, procura deixar a mensagem lá, ó, escolha um horário pra respondê-la, né, que não te não te tome o dia inteiro. Porque às vezes, o que que acontece quando você, eh, responde já n instantaneamente, né. A pessoa já também já está ali online, já vai te responder na sequência, já vai te vir com outra dúvida, e às vezes isso vai te tomar um grande tempo e uma grande energia, né. É
WhatsApp. É isso que você falou, é legal eu, eu começar a não responder na hora, né. Dar um tempo.
Isso, até escolher um horário realmente para você respondê-la, sabe. De repente, não sei, no final da tua manhã, hã, depois, depois do almoço às vezes é um pouco mais complicado, porque você vai estar fazendo uma digestão, né. E a a mas de repente no meio da tarde, escolha um horário pra respondê-la e não f e tentar não ficar 100% disponível. Colocar esse limite de que você agora, é, vai ajudá-la, né, claro, não tem porque também não ajudá-la, mas que você também tem um limite, né. Que tem coisas que você não sabe ou você, eh, ela também não quer ouvir. Então, é, colocar realmente um um distanciamento no sentido de de não não se comprometer tanto com a com a vi com a ida dela para os Estados Unidos, que, é, pronto, foi uma escolha dela também, ela também tem coisas para aprender aí, provavelmente, né.
Uhum. Ah, tem coisas pra aprender, exatamente, porque aqui eu vou te falar, é um né todo mundo fala: "Nossa, você mora nos Estados Unidos, né." Ninguém tem noção do que é ser imigrante
Sim, sim, é.
do que é recomeçar, né. É uma é uma história assim bem, ai, doída em certos momentos, né.
É intenso, né. Compreendo, com certeza. Você emigrar, sair do teu país, da tua cultura, eh, onde você conhece, né, as pessoas, conhece todo o funcionamento do processo, é mu é muito difícil. E, e eu acho que ela tem o tempo dela para ela perceber isso, talvez, né. E, eh, e pronto, você pode ajudá-las em algum alguns momentos, em algumas situações, mas tem coisas que ela vai ter que entender, né, com a com a história dela mesmo, né.
É. Não, você está coberta de razão. Eu vou eu vou dar essa afastadinha assim, vamos dizer, de leve, né. É, mas olha, eu queria muito te te agradecer você ter me ouvido primeiro. Foi incrível. Eh, muito obrigada, viu. E muito obrigada pelos conselhos também.
Isso, aos pouquinhos. Imagina. Imagina, eu fico muito feliz de poder ajudar um pouquinho e te dar algumas dicas aí, espero que sejam úteis.
Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau.